Sì, sì, sì, ho presente.
Ho fat vabbè un anno di servizio civile e l'ho pagato con quello dai, cioè nel senso.
Mhmm, no hai fatto cioè è una cosa molto graziosa, responsabile dico, ci sono comunque teenager che i soldi li sperperano, tu bene o male li hai messi da parte, avevi un progetto e l'hai portato a termine.
Sì. Sì. Sì. Sì, sì, volevo farlo il via cioè mi non viaggiavo da da un paio d'anni così forse, sì per il Covid, forse ero stato in Ita e volevo anda' all'estero, avevo un bisogno proprio, capito?
Di staccare certo.
Sì. Sì, sì, assolutamente.
No, io mhmm, sì, è un obiettivo che mi do ogni anno quello di mettere da parte per riuscire a fare un viaggetto è una cosa che è proprio cioè sinceramente se non ho quello è proprio un obiettivo che mi do perché neanche mi andrebbe di andare a lavorare se non se non riuscissi a fare questa cosa.
Sì. Sì. Sì. <chuckles> Okay, sì, sì, sì, sì. E un'altra cosa, vabbè tipo la ma l'auto l'hai acquistata già tu? C'hai una tua auto? Oppure?
No, non è mia, fortunatamente ho avuto la grande fortuna che il mio compagno ne aveva 1 che mi ha messo a disposizione, quindi io mi gestisco chiaramente le spese dell'auto e quindi benzina, bollo e quant'altro, assicurazione, però non è mia. Eh non non so onestamente perché poi, ehm, praticamente andando a vivere da sola in una casa che era mia, perché era dei miei mhmm, genitori che l'hanno data a me. Sì. Sì, sì, sì.
Okay. Sì. Ah, okay. Okay. Sì, sì, vabbè ovvio, ovvio. Sì. Okay. Sì. Sì, sì, s okay, menomal me eh, no dico già questa è una è una spesa in meno molto importante la casa eh, cioè nel senso cioè già 'na sì.
Sì. Certo. Molto cospicua, però capito piano piano me la sono arredata, sistemata, quindi comunque ero continuamente a fare spese per la casa. C'è voluto
Okay, sì, questo sì. Sì. Vabbè poi devi pagare comunque luce, gas, acqua, tutto quello che comunque riguarda la casa che comunque so' spese eh, cioè voglio dire non è che
Sì. Eh, ti ripeto i primi praticamente 10 anni li ho le ho fatte da sola queste cose, non avevo nessuno, quindi era solo frutto del mio lavoro e non avevo modo comp mu completamente di compra una macchina perché ripeto stavo
Sì. Sì. Okay. Eh, no questo volevo chie io vorrei acquistarla l'auto però, mhmm, devo metter cioè comunque per l'auto, oltre all'acquisto in sé devi comunque acqui devi comunque pagare poi assicurazione e poi il er tagliando e poi la revisio cioè porta spese comunque l'auto.